ああ、なるほどなるほど。え、辛子とかも作るんですか？辛子ああ。
あ、マスタードもオーガニックを買っちゃってるかな。
あ、ああ、やっぱしそうですよね。ああ、え、醤油はどうですか？醤油
うん、そうね。 醤油も、あの、オーガニックじゃないんだけど、Non-GMO のやつで買ってる、あの遺伝子組み換えじゃないやつね。うん。
作ってます？ うんうんうん。 はい。あ、なるほど。ああ、そうなんですね。へえ。え、味噌とか手作りですか？もしかして。
そうそうそう。うん。 みす味噌も、ん、オーガニックを買ってる。うん。そうそうそう。
はい、買ってます？<chuckles> あ、ですよね、やっぱり私はも、いっかいだけ作ったことあんですけど、なんか、あ、大変なんですよ。カビちゃったりして。そうなんです。そう、だから、結構塩分っていうかその、すね、塩を入れないとカビるので、ん、やっぱり買った方が今いいいいんじゃないかなと思うんですけどね。うーん、ですよね。確かに。ああ、なるほどなるほど。そうですよね。いや、素晴らしい。なるほど。そうですね。いや、私そう考えると全然何もしてないなと思うんですけど。<laughs>
大変じゃない？ うん。うん、だよね。うんうんうん。 うんうん、んそうね。 うん。 知ってる知ってる。そうだよね。うん。そう思うよ。うん。 うん。 うん。 <laughs> いや、そんなこともないんじゃない？多分。うん。
え、そうですかね。いや、私でも、そうですね、に庭っていうか、ま、ガガーデニングと。買い物と。あ、でもやっぱり私もでも料理と。
うん。はいはい。 うん。
うん、ウォーキング。あ、あとはい家の片付けとかですかね。はいはいはいはい。まとめてやるって感じですかね。
うん。ああ、いいんじゃない？ はいはいはいはいはい。うん。いいんじゃない。うん。いいと思うよ。うん。<chuckles> いいんじゃない、ネギ。いんじゃない。ふん。
いいですか？ありがとうございます。<laughs> いや、でも、その作り置きは素晴らしいです。私あんまりそこまで作り置きしなくて。